Mmm. Itu momennya masih terasa seru nggak kalau misalkan ketemu sama temen lama itu gitu? Apakah beda nih, eee, feel-nya gitu atau rasanya dengan ketemu temen baru yang di eee, apa, kerjaan gitu. Gimana tuh bedanya?
Kalau aku kebetulan kudat tem ketemu teman lama itu aku selalu bahagia aja sih senang aja karena memang heeh. Sebenarnya kita banyak aku juga banyak banyak banyak momen juga sih dengan ketika aku masa kecil aku di rumah gitu. Karena kan memang full dengan permainan di luar rumah ya kan, permainan fisik. Beda sama anak sekarang nih, kawan-kawan lebih banyak di rumah. Kalau dulu kan macem-macem, ada pada berenang ke sungainyalah ya kan. Ada main kelereng tadi, main bola, ujan-ujanan, segala macem. Dan itu habis pulang sekolah tuh udah habis pulang sekolah, enggak buka baju, ganti baju, langsung cus keluar. Kayak gitu terus tuh. <chuckles>
Oh. Iya. Heeh. Betul betul. Iya. Wah, heeh. Berarti memang apa ya, kenangan, eee, waktu kecil tuh memang bener-bener membekas gitu ya buat kamu. Karena semua kegiatannya tuh bener-bener dilakukan secara fisik gitu ya bukan secara online. Dan kamu juga, eee, betul-betul senang nih gitu masih bisa ketemu sama temen-temen lama kamu gitu ya. Yang memang, eee, membuat apa ya, kenangan bersama, bersama mereka gitu ya. Wah, seru nih, eee, nostalgianya bener-bener memorable banget. Makasih banyak loh udah mau ceritain kenangan kecil kamu. Heeh. <chuckles> Iya iya. Heeh.
Mhm. Wah. Sama-sama, Kak. Sama-sama. <laughs> Thank you juga udah dengerin ya, Kak.
Iya. Sama-sama. Semoga tetep, eee, senang-senang ya bersama temen-temennya gitu ya. Dan bahagia selalu di mana pun berada. Oke.
Oke, makasih. Oke, Kak.
Iya. Sampai jumpa lagi kalau begitu.
Oke, sampai jumpa lagi, Kak.